Нет, ну, во-первых, да, ну нет, ну видно же, вот если я там живу в испаноязычной стране, не могу говорить на испанском, ну логично, да, что мне надо выучить испанский. Сейчас у меня, а, вот, э, там у приоритет, вот, э, мне надо сбросить 9 килограмм. То есть у меня вот приоритет, э, там похудение. Мне тоже там много, ну, 2 привы там вот это как бы здоро здоровое питание тоже галочку, сегодня питалась хорошо, ну, как бы всё правильно. Ну, как бы это тоже мотивирует.
Мгм, мгм. Мгм. Э, да-да-да, эт э это это действительно так, да, а вот вопрос в том, э, ты прямо записываешь как бы вот эту цель большую, да, что вот нужно сделать? Или вот это просто вот как бы Мгм.
Да, у меня и записано, да, всё, а потом разбиваю на шаги. У меня, кстати, это в в шкафу в моей комнате внутри. Я не хочу, чтобы вот кто-то видел где-то на холодильнике. Мне не нравится. Ну, это какое-то моё личное, вот это каждый месяц я меняю внутри на дверце вот этот список, и вот потом уже вечером галочки ставлю. Ну, это такое моё личное.
Окей. Мгм. М. М, интересно, круто. А есть какие-то цели на год, как кто-то ставит, э, ш и потом вот как бы постепенно, вот по шагам к ним, э, идёшь?
Надо ж, да, есть ц цели на год у меня и на 5 лет. Вот я всё это всё надо выписывать. Это всё надо выписывать вообще, что тебе надо. И когда ты выписываешь на бумагу это всё, намного становится как-то понятнее, как этого достичь. Ты
Мгм. О. Мгм. Здорово, здорово. Вот, классно, что у тебя по ступенькам так всё сделано, чтобы потому что проще действительно, когда вот есть какая-то большая цель, чётко описанная, да, она разбита там на какие-то блоки, там более мелкие цели, там по там по кварталам, по месяцам, например, да. И вот уже там как бы вот, э, ежедневные задачи, вот они тоже вот есть, и понятно, что делать, да, и к чему это всё ведёт. Это здорово.
Да. Да, да. Мгм. Да-да-да. Тут главное не надо вот писать. В я знаю просто люди, которые начинают, и тогда хочу, ну, к как напишут се 20 штук. Ну, понятно, там на 3 дня хватает людей, потом уже всё.
Ну да да, э, порой хочется так столько всего сделать, да? <chuckles>
Я ж ш о. Я могу понять, мне тоже хочется мне тоже хочется. <laughs> Надо тоже отдавать се отчет, что мы люди живые, а не роботы, и не можем прям всё сразу как бы постичь. И это нормально, ни ничего страшного.
Мгм. М-да, да. Мгм, ну вот, э, сложно бывает инь иногда оценить свои усилия, да, что ты можешь, а что нет. И вот надо как-то уметь это
Но лучше вот так по чуть-чуть Ну да, кстати, возможно. Поначалу мне тоже было, такие какой-то максимализм, как только я начала практиковать. Вот сейчас я уже попустило меня, да, я уже попроще, 4, не больше. Бывает даже 3 или даже 2, что-то такое, понимаешь.
Мгм. <chuckles> И даже если ты что-то 1 из этого сделала, а другие не получились, ты всё равно рада тому, что это, ну, что-то чт хоть что-то, э, ты сделала, да?
Да-да-да, это в любом случае прогресс, не регресс.
Мгм. Окей, хорошо, спасибо, что поделилась. Было очень интересно тебя послушать, твой опыт, как ты организуешь свои дела.